'Di ba? Ikaw ba? Hmm.
Totoo naman, pero ako naman ganiyan nga din ako 'no text. Ako nga, mahilig pa ko yung nagsesend pa ng picture 'tsaka video minsan, eh, yung kung nasaan ako di ba, kasi para hindi na siya mag-aalala, di ba? Di ba, <chuckles> kunyari nasa nasa nasa galaan di ba, para makita niya yung kasa wala akong kasamang ibang babae gano'n. Oh, mag-isa lang ako kasama ko yung kaibigan ko na kilala naman niya gano'n. Para lang kampante lang siya di ba, kasi di ba may mga karelasyon minsan na, ma may pagkaseloso di ba, pagkaselosa 'yan mga ganiyan na, "Nasaan ka ngayon ba't di ka nagte-text?"
Tama kaya nga para makapag-update. Tama, tama, sang-ayon ako diyan. Hmm. Tama madali naman 'yan. Oo. Oo, hindi naman talaga maiiwasan 'yan.
'Yan totoo 'yan, kaya pag gano'n naman nag-te-text na, "Nasaan ka?" Tapos iyon siyempre yung tama nga 'yon yung sabi mo yung tatawagan, oo, lalo na kapag yung alam mo yun medyo sa ri pag nabasa may text niya sa tingin mo mainit na yung ulo, yan mga ganiyan, tatawagan mo na 'yan, video call pa 'yan pag ganiyan. Tapos pag gabi, siyempre bago matulog pag di kayo nagkita sa maghapon, di ba? So, alam mo 'yon, goodbye, goodbye, tapos mag-I love, ayun catch-up tapos ma siyempre bago matulog mag-a-I love you-han kayo sa isa't isa, yung mga, eh, 'yan maka sweet-sweetan dati ano. <chuckles> Pero 'yon naman, sa pamilya naman siguro pag busy, ako naman nag naglalaan din naman ako ng oras parang sa relasyon din na alam mo 'yon kunyari sabihin mo kapag uwi sa trabaho, o kaya pag lalo na na pag weekends 'yan ganiyan, bonding sa kapatid, ah, gala kasama yung pamilya yun gano'n lang. Pero ano, siguro pag yung sa pamilya madalas sa weekend lang, eh, kasi pag weekdays busy talaga sa trabaho, oo, bukod sa trabaho busy sa, hmm, sa girlfriend 'yan pero yun buti ngayon single kaya 'yan dami ko oras, 'yan gano'n.
'Di ba? Dapat diretso. Oo nga. <chuckles> Oo. Kumbaga catch-up lang, catch-up, di ba? Ay, siyempre di mo mawawala 'yan. Kumbaga rutina na. Oo, nga <clears throat> busying-busy lahat, eh, di ba? Mm. Dami ng oras, baka makalimutan mo ng mag ano, ah, magka-girlfriend. <chuckles>
<chuckles> Yun nga, eh, hirap na, natanda na, pangit na pangit naman tumandang ma ano no single, di ba? <chuckles>
Oo nga, ah, maghanap ka na ng ano, ah, kabiyak mo para hindi na maging boring yung ano mo.
'Yon.

Iyon. Tama, tama naman 'yan.
'Di ba? ikaw ba, dati ka bang nagka-boy, ah, girlfriend siguro 'no?
Oo. Ako dati may girlfriend ako, pero medyo may pagkamatagal na, eh. Kasi nung nagtrabaho ako, medyo yun du dun na na <laughs> na na na na-cool off, na-cool off naman na siya. Oo, hindi hindi hindi nasundan pa, eh, oo. Kaya siguro kung ang maire-relate ko, siguro puwede din naman dito yung mga kapamilya, 'no. Pero sige, puwede din naman pwede din naman yung ex-girlfriend. Pero siguro ako, pinapakita ko sa yung pagmamahal. Ako kasi, maano ako na tao, eh, yung alam mo ba, ano ba yung tat sa Tagalog, yung touchy? Alam mo yun, yung ma ma mayakap, yung gano'n, o, yun. Ah, me
Bakit, anong nangyari? Bakit, bakit hindi na ano, hindi nasundan? Bakit natagalan? Ah, oo. Maginoo pero medyo bastos, gano'n. <laughs>
Oo. <laughs> Yun ba 'yon? Hindi naman, pero yung ano, yung mahilig kasi ako yung yakap-yakap lang, alam mo 'yon. Kasi yun din naman yung gusto niya, yung ex-girlfriend ko dati. <chuckles> Madrama pala 'to, eh, hindi, joke lang. Yung gusto niya kasi, yung alam mo 'yon, lagi kaming magkaholding-hands ganiyan, tapos laging laging, ah oo, gusto niya yung nakaakbay ako palagi, gano'n. Tapos yung embrace, embrace, 'yon, ganon, gano'n na pinapakita. Tapos siguro sa pamilya naman, ako naman baliktad sa pamilya. Sa pamilya, hindi ako ma ma-touchy-touchy, hindi ako ma-embrace kasi hindi kami pinalaking gano'n na, kahit sa mga kapatid ko, kahit sa magulang. Oo, pero yung siguro ano, bibihira na yung halik sa pisngi, gano'n. Pero sa sa mga mahal sa buhay, yung, 'yan, mga karelasyon, mga ex-girlfriend, ayan na, mga halik sa pisngi, ayan ganiyan, pisngi, labi, yakap-yakap 'yan, okey 'yan. Pero 'pag sa pamilya, ewan ko, sa'kin baliktad, eh, ni hin kasi nga alam mo 'yon, lumaki kaming magkakapatid na <laughs> hindi kami mga mga ano, ano mga bang tawag dun, yung hindi naman sa madrama o 'yon, hindi kami showy sa isa't isa, gan'on. Oh, ikaw ba, Ikaw ba?
Oo. Ah, ganon pala, sweet niyo pala. Mm. Mm. Siyempre. Mm. Oo, showy. Hindi kayo showy, 'di ba? Kasi ganun naman talaga mga lalaki. Kami din kasi apat din kaming mga lalaki na magkakapatid, hindi talaga kumbaga, yung sign of love namin, eh, asaran, away, 'di ba? <chuckles>
Oo nga, eh. Ganun ata, eh. Ah, ayan, pa'no sa inyo? <laughs> Eh, ganiyan ano, suntukan yung ganun. <laughs>
Oo, naalala ko. Kumbaga ano, ah, kapag may bago kang laruan tapos may nagkasala ka sa kanya, eh, yung laruan mo pagtitripan, sisirain, <laughs> 'di ba? Kasi alam niya, alam naman niya na paborito mo yun, 'di ba? Tapos siyempre masasaktan ka kasi paborito mong laruan yun, magagalit ka din, sirain mo rin yung laruan niya, 'di ba? <chuckles>
Oo, 'yan. <laughs> Mga kabataan, eh, 'no. <chuckles> <laughs> Mm. <laughs> Ganun, eh, la lalo na nung kabataan natin siguro 'no. Hindi naman siguro maiwasan, lahat ata ganiyan, eh.
Oo. Tama, tama. Ayun, isipin mo na lang, apat kaming magkakapatid na lalaki.
<laughs> Kami naman tatlo, kaya ayan, medyo malapit-lapit din. Tsaka nagegets ko talaga 'yang siraan ng laruan na 'yan.
Oo. Oo. <clears throat> 'Di ba?

<laughs> Totoo yan.
'Di ba? Ikaw ba, ikaw ba, ano yung mga ginagawa mo dati, kasi hindi naging effective sa'yo yun, di ba?
Ako kasi, ah, oo. Pero sa tingin ko may ef may effective naman ako na naiisip na yung, alam mo yun, pagkakaroon siguro ng mas malawak na pang-unawa, yun, kasi minsan may, alam mo yun, minsan naman siguro dala na din ng kabataan natin na minsan childish tayo, damay ko na yung sarili ko na, alam mo yun, minsan nagagalit tayo.
Tama, tama. Oo. Tama. Hindi naman siguro mawawala yan, yung inner child natin.
Iyon, totoo yun. Kaya sa tingin ko nga 'pag papasok sa relasyon kailangan meron kang malawak na pang-unawa, di ba? Kasi hindi mo naman puwedeng gawin na yung karelasyon mo yung gagawin niya lahat ng gusto mo, kasi siyempre tao din yan, may sarili din 'yang pag-iisip, di ba, may sarili 'yang desisyon sa buhay. So, yun, may mga pagtatalo minsan na mababaw lang na, alam mo yun, na ku kung mala malawak lang naman yung pag-iisip mo hindi naman kayo abot sa yun, mabigat na away. Kaya yun yung para sa'kin, mas mas malawak na ano, na pang-unawa, yan. Yun talaga ay mahirap minsan.
'Di ba? Mm. Oo nga, oo nga. Tama, isa din kasi yan na ano, ta tapos mataas na pasensya.
Hmm, naku. Yan, tama yan.
'Di ba? Kailangan talaga ng ano, kataasan yung pasensya mo.
Op Para sa atin, 'yan, para sa atin 2 yan. <laughs>
'Di ba? <chuckles> Kasi sila, eh, wala hindi masyadong mataas yung pasensya nila.
<chuckles> Hmm, ganiyan yun, eh. Ewan ko ba, ba't ba ba't ba ganiyan yang mga 'yan. <chuckles> Di, joke lang, di naman lahat, di naman lahat, oo.
<laughs> Oo nga eh, ah, dapat sila la dapat sila lang daw yung tama.
<laughs> 'No? Totoo yan. Dapat dapat isa pa yan, eh, 'no? Oo, puwedeng isagot yan eh. Sila yung laging tayo yung laging mali, oo, ganiyan. <chuckles> Nagdrama na eh, 'no? Ay, oo. Maraming salamat sa'yo, natuwa ako sa pag uusap natin.
'Di ba? <laughs> <laughs> 'Tsaka yun at maraming salamat, ah. Yung mga binahagi mo ano, ah